Oo, tapos magpapa-laboratory ka pa. <chuckles> 'di ba? Pero
Oo. Totoo yan, hilig kasi natin kumain ng mga taba. <laughs> Oo, totoo. Kasi hindi mo naman maiiwasan din talaga, 'no?
<scoffs> Kaya nga 'di ba, 'tas may balat pa 'to, ayaw mo ng taba 'di balat ng manok. <chuckles> Oo, yang mga isaw, ganiyan. <laughs> 'di ba? <gasps> Kung pagpipi kung papipiliin ka ba, eh, chicharong bulaklak o ano, bulaklak ng kalabasa, eh, 'di dun ka sa chicharon ng bulaklak. <chuckles> 'di ba? Pero kung, ano, usapang sustansiya lang <swallows>
Oh, ay nako pare <chuckles> <inhales> parehas tayo. Mm. Oo, siyempre, hmm. Mm.
siyempre minsan naman hindi ka naman, maga ba bilang, ako ha, bilang nagkakaedad na.
Oo.
Ano, hindi na, hindi na hindi na ako naghahanap ng mga karne-karne ngayon, 'yung taba, 'yang ano.
Oo, oo.
Hindi na siya, wala na siyang ano sa akin, wala na siyang appeal sa akin ang gusto ko na lang kainin mga gulay-gulay.
Ah. Mm.